Eee, sosyal medyanın ruh sağlığına etkisini nasıl yönetiyorsun?
Iıı, bunun hakkında çok güzel hikâyem var, ııı
Duymak isterim.
ııı, sosyal medya bağımlılığım çok erken yaşta başladı benim. Iıı, şeyle başladım ben aslında, Facebook'la başladım. Facebook, ııı, yanlış anlamıyorsam bu platform 2006, yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılında, ııı, piyasaya sürdü. Ya 2009 ya da iki bin on bir, ııı, ben lise dönemimdeydim. Iıı, o dönemler, e, tabii ki de
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
iii, ilkokul arkadaşlarını bulma, ııı, s lise arkadaşlarınla fotoğraf paylaşma, b bu şekilde başlad
Hı hı. Doğru, bunlar moda moda olmaya başlamıştı, anladığım kadarıyla.
Evet, evet. Eee, tam o dönemlerde bir de, eee, 2013'te Instagram çıktı. Onunla birlikte zaten iyice sosyal medya bağımlılığım başladı benim.
Hı hı. Peki, eee, bu süreçte gerçekten, eee, hayatının her anını paylaşıyor muydun?
Ya, hayatımın her anını paylaşmaktan ziyade daha çok, ııı, güzel anılarımı, değerli anılarımı, ııı, paylaşıyordum ve hiçbir zaman çekinmiyordum bundan.
Hı hı. Anladım, peki, bu sürecin kendisinde hiç eleştiriler aldın mı, ailenden ya da çevrenden?
Yani, ııı, aslında Türkiye'de çeşit çeşit aile tipleri var. Örnek veri yani, ı şey, de çok önemli, lokasyon da çok önemli bunun için çünkü, ııı, be benim ailem, ııı, gü eee, göçmen bir aile. Iıı, Güneydoğu'dan göçtük, ııı, batıya doğru, eee. E, tabii ki de ben Batı'da doğdum, Batı'da büyüdüm. Eee, Batı'da doğup büyüdüğüm için Türkiye'nin, yani, 7 tane coğrafi bölümü var, ııı, ortalama, yani, 7 tane coğrafi bölümü olduğu için, hani, bi bir bölümden bir bölüme geçiyorsun, her şey değişiyor. Ailem ailem aile içinde şeyini, kültürünü korumaya çalıştı. Bir kültün kültürünü korurken de, işte, b batılılaşmamaya öz özen gösterdi. Ama ben tamamen çok farklıydım.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Anladım. Hı hı. Peki, ailenle bu, eee, kültürü koruma, biraz daha gelenekleri koruma yönünde, eee, bir yapılaş yani, bir eee, çalış emm, çaba varken, eee, senin bu yöndeki bu adımlarını nasıl karşıladılar ya da bununla ilgili süreçleri aile içinde nasıl yönettiniz?
Tabii. Yani, çok zor olmadı, aslında. Çünkü belli bir yaşa kadar, ııı, onlarla birlikteydim. Lise liseyi lise mezuniyetinden sonra üniversiteye farklı bir şehre gittim. Ondan sonra tek iş buldum, tek başıma yaşadım, ııı, çok zor olmadı. Onlar da kabul etti çünkü, eee, babamla bu konuları sürekli tartışırdık evin içerisinde. Şey derdi bana, eee, "Herkes doğduğu yeri, büyüdüğü yeri, belirli bir evlendiği yere evlendiği yere kadar bütün kültürü alır, hayatını o şekilde idame ettirir." diye sürekli, yani, bu şekilde öğütler verirdi. Babam da bu durumu çok anlayışla karşıladı. Sen, ııı yani, ben İzmirliyim, İzmir'de doğdun, İzmir'de büyüdün, eee, burada öğrendin her şeyini, e, tabii ki de buranın kültürünü alacaksın.
Hımm. Anladım. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hımm. Anladığım kadarıyla da zaten anlayışla karşılaş ııı, karşılamışlar bu durumu, eee, süreci ve sen de sosyal medyada etkin kalabilmişsin tabii.
Tabii <chuckles> ama Eee, tabii, eee, onları, ııı, blokladı eee, engelledikten sonra arkadaşlar belli bir dönem engellen en engelledim tabii ki de. Şey, o zamanlar, hani, ergenliğin vermiş olduğu enerji, o yüksek enerjiyle bir de, hani, bana karışamazsınız, bana edemezsiniz, ben istediğimi yaparım
Hı hı, engelledin aileni. Hımm. Anladım. Biraz, eee, dikbaşlılık, ergen dik başlılığıyla ilgili, eee, tepkilerin oldu ama peki, bu süreci nasıl yönettin onlarla beraber? Yani, eee, uzun sürdü mü o süreç?
Çok uzun sürmedi. Eee, evden ayrılana kadardı, aslında. E, evden ayrıldıktan sonra, böyle, daha anlayışlı bir karakterim oldu. Iıı, aslında karakterim yavaş yavaş oluşmaya başladı, üniversiteye başladığım
Hımm. Peki, sence ıs bunun sebebi evden ayrılış sebebin mi yoksa, emm, aslında özünde almış olduğun o, eee, belki ergenlik dönemi ya da, eee, gelişim çağında, eee, öğrenmediğin ya da daha hırçın olduğun dönemlere rağmen aslında özünde sürekli olarak ailenin sana bir, eee, öğretileri, eee, içte bir yerde kalmış, sonra mı acaba onlara doğru, eee, evrildin? Eee, böyle mi düşünüyorsun yoksa, eee, farklı bir açıdan mı evrildin, aslında onların dediğine göre?
Evet. Yani, ş buna şu şekilde cevap verebilirim. Eee, ben aslında şanslıyım. Şu şekilde şanslıyım, ııı, hem, yani, göç göçmen bir ailenin kültürünü aldım, hem büyüdüğüm yerin kültürünü aldım, hem de üniversitede, ııı, daha farklı yerlerden, daha farklı şehirden gelen arkadaşların kültürünü aldım. Bundan sonraki, yani, senin sorduğun soruya gelecek olursam, ııı, yani, aslında yöneten bendim bu süreci. Iıı, şu şekilde yönettim, yani, her yerden bilgi birikimi aldığım için kültürel açıdan aileme yaklaşım daha empatik oldu. Iıı, daha çok daha çok onların gözünden bakabildim. Hani, ııı, ilk öğrendiğim kültürün gözünden bakabildim aileme ve bu şekilde, ııı, ben yönettim diyebilirim açıkçası.
Hımm. Güzel. Hı hı. Bu güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Güzel. Bunları, eee, bu şekilde en azından, eee, eleştirdiğinde, kendini, öz eleştirini yaptığında aslında iyi yoğurduğunu anlıyorum. Peki, bütün bunları bir arada, eee, tuttuğumuzda aslında özünden de vazgeçmemişsin, yeniliklere de açık olmuşsun, sürecin kendisini de öğrenmişsin ve bunu da devam ettirmişsin, anladığım kadarıyla söylediklerinden. Peki, eee, sosyal medya, özellikle bu dijital platformların çok fazla artması, eee, çok fazla sık kullanım, şimdi özellikle, böyle, bazı terimler, eee, oluşmaya başladı. İşte, dijital detoks yapmak gibi, eee, sürekli, işte, ruh sağlığına bunların etkisi olduğunu ya da bağımlılığıyla ilgili. Bunları bu bu gözden bakarsan eğer eski bir kullanıcı olarak hatta ilk kullanıcılardan biri olarak bugüne kadar gelişim sürecinde, eee, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
Tabii ki de. Evet, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Şu an, ııı, bilinçli tüketiciyim, bilinçli sosyal medya tüketicisiyim, aslında. Eee, ben, Vine diye bir platform vardı. Bu Instagram hikayelerinin gelmeden önceki hâli aslında, öyle bir platform. 6 saniyelik videolar falan, çekip yüklüyordum oraya, bayağı da popülerleşmiştim.
Hı hı. Güzel. Peki. Hı hı. A! Ne kadar bi bir rak i iyi bir, eee, rakam popüleşme popülerleştim derken, eee, ciddi bir, eee, takipçi sayısına mı ulaşmıştın?
Tabii, tabii. Tabii ki de, hatta reklam alıyordum, ııı, yerel yerel firmalardan, evet. Iıı, sonrasında zaten, eee, eğitimime öde önem verdim. Eğitimimden ötürü, eee, sosyal medyaya Yani, aslında sosyal medyayı her boş bulduğumda, sosyal medya bağımlılığıyla tekrardan karşılaşıyorum. Her boş bulduğumda kendimi sonrasında, yani, bunun yerini dolduracak şeylerle, eee, aslında detoksa giriyorum.
A! O kadar ilerledi. Hı hı. Hımm. Peki, na neler yapıyorsun peki, bunlarla ilgili, eee, detoksla ilgili olarak?
Yani, benim, eee, detoksum aslında şu şekilde başladı, farkındalık şu şekilde başladı. Eee, COVID döneminde, eve kapandığımız yerde inanılmaz bağımlıydım, inanılma an anlatamam, yani, hem ş
Evet. Hımm, başka bir alternatifin olmaması da tabii, o da bir etken.
Tabii ki de, o çok kötüydü. Sosyal medya olsun, eee, ondan sonra teknolojik diğer, eee, eşyalar olsun, televizyon, eee, dizüstü bilgisayar, eee, inan oyunlar yani, video oyunları olsun, inanılmaz bağımlıydım ve bunlar, bun bu bağımlılık beni artık, eee, depresyona, ruhsa ruhsal sağlığımı etkilemeye başladı. Artık sürekli bir şeylerden şüphelenir oldum. Hiçbir şeye inanmamaya başladım. Güven kaybı yaşıyordum.
Hı hı. Anladım. A! Peki, bunları nasıl fark ettin? Yani, bunun dijital bir bağımlılıktan olduğunu mu, sosyal medya bağımlılığının olduğunu, eee, nasıl fark ettin yani? Çünkü o sürecin içindeyken bunun bilincine varmak, eee, biraz daha zor olabilir. Sen bu süreci nasıl, ııı, farkındalığına vardın ve onu nasıl atlattın?
Aslında yanlışlıkla oldu. COVID döneminde, ııı, yani, çok fazla şey de değildim, telefonum yanlışlıkla kırıldı
Hımm. Anladım.
ve, hani, ııı, tamir edilecek yer de, a kapalı, her yer kapalı, edemiyorsun <chuckles> yani, bu benim için aslında kötü, yani, şeyim, o bağımlılığım için kötü ama benim için, geleceğim için çok iyi bir, iii, olaydı.
Evet. Evet. Hımm. Şanslı olmuşsun.
Evet, bir yak yaklaşık 2 hafta kadar telefondan uzak durdum ve, ııı, kız arkadaşımla birlikteydim o dönemde, kız arkadaşımla birlikteydim. Sorunlarımız vardı, her gün, böyle, kavga ediyorduk, ııı, uzu ayrı odalarda takılmaya başladık. İş sürekli birbirimizi görmekten, yani, böyle, <clears throat> çok seviyorduk birbirimizi ama aram yani, o sosyal Sabah uyanır uyanmaz mesajlara, bildirimlere, e-postalara bakmak gerçekten çok, ııı, tiksindirici bir durum. Kendime vakit ayıramıyorum, kız arkadaşıma vakit ayıramıyorum. Her boş vaktimde, yani, tuvalete giderken bile elimde telefon vardı, çok kötü bir şeydi. Iıı, sonra o telefonun kırılma olayından sonra detoks uygulamaya başladım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Net. Hı hı. Neler yaptın o süreç için?
Iıı, tı tı te yeni telefonum geldikten sonra bütün bildirimleri kapattım. Bütün gereksiz bildirimleri kapattım. Iıı, ondan sonra kendime şey koydum, kısıt koydum. Dedim ki sa Evet. Dedim ki sabah kalktığında
Peki, başka? Zaman kısıtı mı? Hı hı.
ilk 1,5 saat telefonu kesinlikle eline almayacaksın.
Peki, işe yaradı mı?
Tabii ki de, ııı, bu sabah kalktığımda, eee, yani, normalde ritüellerim vardı benim, çocukluğumdan beri, ııı, yapmış olduğum egzersizler vardı, onlara geri döndüm. Ben, eee
Ne gibi egzersizlerdi bunlar? Spor egzersizleri gibi mi?
Evet, spor egzersizleri. Futbol altyapısı, ııı, olan bir insanım ben. Iıı, fut o egzersiz yerime, işte, eee, vücudu ısındırma, ııı, ey esneme hareketlerime geri döndüm. İlk 10 dakika enerjim yani, normalde telefonla birlikte kalktığımdaki enerjimin yaklaşık 5 katı falan arttı, diyebilirim gözle görülür bir şekilde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ne güzel. Ne kadar güzel farkındalık ve i iyi de bir artış aynı anda. Peki, bunun dışında başka şeyler fark ettin mi?
Gün içerisindeki odak seviyem arttı ve en önemlisi kız arkadaşımla olan ilişkim, ı gerçekten, böyle, iii, çok yüksek çok yüksek doğrultuda yı yukarıya doğru çıktı. İyi yönde Evet, evet. Eee, sonrasında
Hımm. İyi yönde, iyi olmuş.
dediğim gibi sosyal çevremdeki, eee, ilişkilerim düzeldi, a arkadaşlarımla, ııı, ailemle ilişkilerim düzeldi, daha da kaliteli olmaya başladı.
Hı hı. Anladım. Peki, tüm bunlar çok iyi gey örnekler, iyi yerlerde yakalamışsın, şanslı olmuşsun, telefonun kırılmasını iyi bir avantaja döndürmüşsün kendini. Eee, bunların tamamını bir araya alıyorum ama bunların arasında, böyle, çok, böyle, bir, iii, şeyden bahsettin, eee, aklıma takılan. Eee, aslında iyi bir kitleye ulaşıp, reklam, ııı, geliri yapabilecek kadar teklifler almaya başladığın bir sürece evrilmişsin ama eğitim hayatında anladığım kadarıyla o yöne gitmemişsin.
Evet. <chuckles> Evet, evet. Evet. Evet.
Eee, peki, o reklamlarla ilgili olarak ve bununla ilgili bilinçli olmana rağmen geriye dönüp, şöyle bir baktığında, eee, o konuda bir yeteneğin olduğunu anlıyoruz ki zaten reklam geliri almışsın. Böyle bir çalışmayı ilerlettin mi, geçmişte ya da bununla ilgili bir şey yapmayı planlıyor musun ya da bunu niye durdurdun, eğer yapmadıysan?
Evet. Ya, ben bunu şu şekilde açıklayabilirim. Iıı, o zamanlar, ııı, şeydi, popülerdi, işte, uygulama. Uygulama da popüler olduğu için, ııı, ben de arkadaşlarımla dâhil olmak istedim. Biz sadece, ben ve arkadaşlarım, biz bunu, ııı, daha önceden eğlence amaçlı ve, hani gibi herkes yapıyor, biz de yapalım, ne olacak gibisinden girdik ve tuttu, başarılı oldu ama, ııı, şu an pişman değilim bunu devam ettirmediğim için.
Hı hı. Anladım. Hıı. Peki. Güzel.
Çünkü, eee, şı yani, sosyal medya o kadar çok yapay gelmeye başladı ki bana, yani, gerçekten insanı insanları etkileyen, böyle, ııı, nasıl desem, tı mutluluk hor saçma bir şekilde mutluluk hormonu salgılıyoruz 6 saniyelik videolara. Bu beni çok üzüyor.
Hmm. Hı hı. Anladım. Peki, bunun, eee, iyi yönlerinin dışında aslında burada geçici bir mutluluk yarattığını söylediğini anlıyorum. Eee, peki, sence bu iyi yönde nasıl evrilebilir? Yani, bu sosyal medya, eee, sonuçta hayatımızın bir parçası şu an için ve çok ciddi bir kullanıcıya da ulaşmış durumda. Eee, özellikle son dönemlerde teknolojinin ilerlemesi, eee, dijital uygulamaların gelişmesi ve rekabetin de artışıyla, eee, bu konuda çok ciddi bir talep var. Sen sence, senin deneyimlerine ve eski bir kullanıcı olarak tabii, eee, gördüğüm için de soruyorum, eee, nasıl geliştirmeli ve neye evrilmeli sence bu?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Ya, b bu bu biraz aslında kişisel bir soru olur çünkü bana soracak olursan, eee, ben asla artık, yani, şeyde değilim. Çünkü, eee, sosyal örnek veriyorum, sosyal bir ortamda arkadaşlarımla bir bara giderken, eee, öyle konuşmayız, u uzun zamandır birbirimizi görmüyoruz, konuşmaya gidiyoruz ve iki 1 bira, 2 bira sonunda herkesin elinde, şey, var, telefon var. Herkes odağını kaybedip ş eee, telefonla ilgilenmeye başlıyor. Bence, eee, sosyal medya şu şekilde kullanılabilir, sadece kullanım amaçlı, kullanımı doğrultusunda. Örnek veriyorum, vakit geçirmek amaçlı değil, va vakit geçirmeye tamamen karşıyım. Şu an, yani, şu yaşta, eee, benim elimde telefon, eee, reels ya da, ııı, bu kısa hikâyeler kaydırmak çok saçma geliyor. Hâlâ Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Peki. Hı hı. Amaç. Hı hı. Evet. Peki, sen bu arkadaşlarınla ortamdayken, eğer bu noktada buluyorsan arkadaşlarını telefonlara odaklanmış vaziyette, herhangi bir şey yapıyor musun?
Ben, eee, anlatmak istediğimi anlatmaya devam ediyorum. Eee, soracaklarımı soruyorum. Eee, saygı duyuyorum çünkü ben de aynı dönemden geçtim. Eee, daha daha kötüsünün, daha kötü dönemlerinden de geçmişliğim var, yani, bilmiyorum herkesin kişisel tecrübesi ama ben ben kendimden yola çıkarak ilk önce iğneyi başkasına batırmadan önce çuvaldızı kendime sokuyorum. Kimseye tepki gösterecek, eee, şeyde değilim, eee, çünkü t anlayabiliyorum onları. Onlar
Hı hı. Hımm. Anladım. Evet, tabii. Anladım. Hı hı. O da bir süreç olarak görüyorsun.
Evet, onlar sadece farkındalık seviyesi değişikliği gösterilebilir bu durum içerisinde. Onun harici onun harici bence saygı gösteriyorum.
Anladım. Hımm, yani, aslında bir yandan çok da, ııı, kendini geliştirip bu noktada bireyin alanına da saygı duyduğunu da belirtiyorsun. Çok takdire şayan tabii yaklaşımın. Iıı, orada kızabilirsin de bu sürece ama bunu, eee, anlayışla karşılayıp, kendi dediğin gibi çuvaldızı kendine batırıp, eee, bu şekilde, eee, bireysel gelişimi noktasında da bence, eee, iyi bir, eee, yaklaşım sergileyerek, eee, süreci idame ettiriyorsun. Yani, çok keyifli bir, eee, dijital sohbet oldu, özellikle iyi bir kullanıcıdan. <scoffs>
Teşekkürler. <chuckles> Evet. <chuckles> Çok Yani, benim için de öyle oldu. Ya her zaman bildirimlerim kapalıdır ve yakın çevreme de bunu, eee, söylüyorum, bildirimlerinizi kapatın diye.
Evet. Anladım. Teşekkür ederim çok.
Ben teşekkür ederim.